Nah, aku mau cerita, nih. Jadi, kan, aku ini sekarang, eee, kuliah dan di saat yang sama, eee, kerja di bidang yang lumayan sama dengan kuliah aku, ya. Aku ngajar bahasa Inggris. Oke, lebih spesifiknya, aku mengajar IELTS dan TOEFL. Nah, tapi aku, tuh, sadar kalau misalnya kalau aku cuma berpangku di sini, tuh, ya, mungkin aku kurang bisa leluasa untuk karirku ke depannya. Nah, dan aku mikir-mikir dan coba aku harus, eee, apa, ya, mempelajari hal yang mungkin berkaitan dengan hal yang mungkin lumayan urgent, yang lumayan dibutuhin di masa depan dan mungkin agak berkaitan dengan bidangku sekarang. Nah, jadi aku, tuh, eee, memutuskan untuk belajar bahasa pemrograman. Oke, dalam konteks ini Python. Nah, kenapa, karena, ya, ini, kan, berkaitan dengan teknologi, kan, ya, dan teknologi itu, kan, enggak akan pernah basi kayaknya, kan. Dia bisa kita anggap future proof, eee, dan apalagi, tuh, eee, sekarang, kan, 2, 3 tahun terakhir, tuh, AI itu, kan, ya, lumayan, eee, lumayan panas, kan, ya, topiknya, kan, ya. Dan aku pikir ke depannya, eee, bakalan tetap seperti itu, kan, atau mungkin, eee, bakal justru bakal malah develop karena, kan, ya, munculnya baru beberapa tahun terakhir. Nah, jadi aku, tuh, punya motivasi untuk, eee, bisa ngarahnya ke situ. Ya, mungkin nanti bisa jadi, eee, engineer, kan, di bidang pemrograman atau mungkin software developer pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan itulah. Nah, jadi, eee, ya, ada sedikit gambaran, nah, tapi, ya, aku belum, belum mikirin secara spesifik. Nah, tapi intinya aku tahu kalau misalnya aku harus, eee, belajarlah, belajar Python atau bahasa pemrograman. Nah, cuma yang jadi masalah tuh, Bang, aku, ya, beda, beda sama pas mungkin kita masih lumayan muda, kan, ya, pas mungkin masih SMP atau mungkin SMA atau awal-awal kuliah. Nah, itu, kan, semangat belajar masih ada, tuh, ya masih ada, tuh, kan, ya. Nah, kalau misalnya di umur segini, nih, yang udah mendekati 30, itu, kan, eee, motivasi untuk mempelajari hal yang baru kayaknya udah sedikit, tuh, udah kecil. Nah, ini tergambarkan dengan usahaku. Nah, jadi aku, tuh, biasanya satu minggu pertama, tuh, waduh, lumayan udah lumayan semangat, tuh, belajar, kan, aku cari referensi di internet, aku cari, eee, video di YouTube karena banyak tutorial di YouTube, kan, ya. Apalagi aku lumayan baguslah bahasa Inggrisnya, eee, di YouTube, tuh, banyak banget tutorial bahasa Inggris yang bagus. Nah, aku biasanya download, tuh. Aku udah nonton, kan, eee, baru 2, 3 kali nonton. Oke, baru 2, 3 kali nonton, aku udah malas lagian. Aku udah instal aplikasinya di komputer, tapi aku nggak jalanin, nah, kan. Eee, jadi gimana, tuh, kira-kira, Bang, caranya untuk ngatasin hal ini karena sampai sekarang, tuh, aku masih sadar dan masih mau, dan masih ada tujuan ke arah situ tapi aku semangatnya apa, ya, nggak bisa didorong. Gimana, tuh, Bang?
Mhm. Oke. Hmm. Oke. Oke. Mmm, iya. Oke. Mmm, oke. Mhm. Iya, betul. Heeh, heeh. Betul, tuh. Heeh. Hmm. Hmm. Mmm, oke. Ya. Iya iya. Heeh. Hmm, oke. Mhm. Oke. Mmm, mhm. Oke. Mmm, heeh. Aku ngerti, sih, memang rasanya kalau ada kemauan tadi, kan, memang motivasi tapi, kok, rasanya berat dan nggak nggak bisa lanjut, ya, itu tu benar-benar frustasi, sih. Mmm, dan ak tapi aku mendengar tadi, ya, tadi sebenarnya kamu ada punya gambaran tujuan ke depan tapi belum begitu nyata, ya. Nan sek sekarang mungkin kamu bisa evaluasi, ya, eee, sekarang untuk tadi memang aspirasinya, kan, untuk menjadi seorang programmer itu karena ad dalam kondisi sekarang, ya, di di kekinian, ya, kan, eee, akan di tetap dibutuhkan dan seterusnya. Tapi ad ada gambaran spesifik nggak, sih, sebenarnya kamu, tuh, ingin sebenarnya, eee, ingin memiliki skill apa tadi dengan Python ini, yang benar-benar arahnya untuk mendukung karir kamu, nih, gitu. Apakah memang sudah ada tergambar yang secara detail, gitu, kan? Mmm, seperti apa nanti ke depannya setelah kamu sudah mendapatkan skill ini, nih, sampai ke, ke tahap expert, nih?
Iya, betul. Mhm. Oke. Nah, jadi untuk sekarang, tuh, Bang, ini, kan, eee, bahasa pemrograman nanti aplikasinya lumayan luas, kan, ya. Lumayan luas tu dalam konteks ada banyak pekerjaan, oke, yang mungkin pernah mungkin kita dengar itu kayak misalnya, data scientist atau mungkin data analis itu, kan, udah lumayan sering kedengar, tuh. Nah, tapi, eee, sekarang, eee, dua tipe pekerjaan ini udah udah lumayan apa, ya, uda udah lumayan rentan, udah lumayan saturated. Nah, ah, karena udah lumayan penuh. Nah, tapi di saat yang sama banyak pekerjaan yang berkaitan dengan p programming yang, eee, orang-orang masih butuh dan masih panas, misalnya, tuh, misalnya, eee, eee, apa, ya, sek eee, bisnis security atau mungkin security engineer untuk web developer atau mungkin, eee, business intelligence engineer itu, eee, masih terbuka. Nah, aku, tuh, eee, sekarang di kepalaku tujuan aku cuma satu dulu, untuk mengetahui dasar-dasar Python, untuk bisa menguasai cara mem-programming di Python. Nah, untuk ke depannya, tuh, di kepalaku aku belum mikir jauh karena aku merasa nanti bakal ada, kok, yang penting kita pelajari aja dulu basic-nya, aku, sih, seperti itu, Bang.
Mhm. Hmm. Betul. Iya iya. Heeh. Mmm, hmm. Mmm. Hmm. Mmm, oke. Mmm, hmm. Iya, dan ini paham, sih, memang karena kamu su berarti sudah punya ini, ya, sudah punya targetan secara teknis untuk menguasai tadi Python yang dasar, ya, dan kemudian menguasai, eee, prakteknya. Nah, tapi memang, sih, kamu memang sepertinya butuh, sih, butuh inputan memang dari kamu bisa cari di channel atau meng menghubungi orang-orang yang memang punya memang praktisi di bidang Python, memang seperti apa, sih, sebenarnya, eee, pekerjaan memang di pasar ini, yang memang membutuhkan skill Python. Sehingga kamu bisa melihat sendiri, oh, memang, eee, aktivitasnya seperti apa dan memang kamu sreg atau nggak, gitu, kan. Nah, karena kamu tadi, kan, ek e aku dengar ceritanya bahwa kamu belajar step, eee, step demi step ini, kan, eee, tahapan demi tahapan ini, lewat jaringan kursus itu, kan. Itu ternyata kemudian mudah bosan gitu, kan, tapi sepertinya kamu kekurangan, eee, milestone atau kemudian pencapaian-pencapaian kecil. Nah, kamu bisa cari, nih, sebenarnya pencapaian kecil apa yang bisa didapat ketika kamu belajar Python ini, sampai kemudian kamu bisa menghasilkan uang dari sana. Nah, supaya, eee, seperti apa, karena supaya kamu bisa, eee, belajar untuk men meraih tujuan-tujuan kecil, sehingga itu bisa menjadi, eee, portfolio kesuksesan kamu sendiri, sih. Karena kalau sampai waktu yang cukup panjang kamu misalnya kursus atau belajar otodidak misalnya atau berbarengan du keduanya, tanpa ada hasil yang bisa kamu kuantifikasi dalam benak kamu sendiri, kamu akan merasa bosan dan merasa tidak ada, eee, penghargaan, ya, dari atau misalnya reward dari dari prek dari effort kamu ini, ya, kan. Karena tadi kamu tidak me benar-benar men menanamkan bahwa aku ingin bisa sampai mana, kemudian tahapan atau milestone itu apa saja untuk menuju ke sana. Nah, kalau misalnya kamu sudah punya, berarti nanti kamu akan me mencoba meraih dari milestone terdekat, ketika kamu akan sudah dapatkan itu, kamu bis bisa menjadikan itu sebagai su suatu pencapaian, sehingga itu kamu bisa melihat bahwa itu adalah bisa mendorong atau sebagai traction, ya, ke depannya untuk kamu terus melanjutkan ke tahap berikutnya dan bisa konsisten.
Iya, betul, Bang. Mhm. Oke. Mhm. Eee, oke. Jadi, ya, mungkin sejauh ini gambaran aku, tuh, masih buram, ya, mengenai tujuan aku ini dalam konteks aku cuma, yang pertama tadi bilang nguasain Python aja, padahal itu, kan, mungkin konteksnya terlalu abstrak, kan, ya. Heeh, nah, jadi mungkin aku juga, mungkin bisa mulai lewat, eee, ngelihat, tuh, nge-review, eee, sebenarnya, sih, eee, orang-orang yang kerja di bidang ini, tuh, pola kerjanya gimana, dan di saat yang sama aku harus bangun atau menkongkritkan capaian-capaian aku. Jangan hanya menguasai menguasain Python tapi juga ada mungkin, eee, milestone-milestone kecil, misalnya udah bisa nguasain variabel A, variabel G, gitu, kan, ya?
Hmm. Hmm. Hmm. Betul. Mhm. Ya, atau bahkan kamu bisa membayangkan, mmm, kamu 10 tahun yang akan datang seperti apa, sih, gitu. Jadi, memiliki skills, a apa saja, karena bisa jadi milestone yang dibutuhkan itu tidak hanya Python tadi, bisa jadi karena aku ingin menjadi seorang, eee, misalnya full stack developer atau sekarang katanya infonya dengan menjadi full stack developer bahkan bisa dengan menguasai satu, mmm, satu, misalnya satu, eee, ba bahasa pemrograman, ya, ini misalnya Java atau yang lain. Misalnya ketika itu Python ini bisa menjadi awalan misalnya, kan, jadi kamu bisa melihat sebenarnya Python ini, eee, posisinya dimana untuk meraih, eee, kamu d diri kamu yang 10 tahun lagi misalnya gitu, kan. Nah, itu kamu bisa melihat dari situ, sehingga kamu punya bayangan yang bisa kamu imajinasikan setiap hari yang bisa kamu mengafirmasi, dan membuat kamu semangat, nih, gitu. Karena di ujung ini adalah adalah diri kamu yang seperti apa gitu.
Iya, heeh. Ah, oke. Jadi aku harus selain, ya, eee, ada milestone-milestone dekat dan mungkin, eee, dapat lihat langsung bukti kongkrit mengenai bagaimana cara kerjanya, aku juga harus lihat dalam jangka panjang, ya, dalam mungkin 10 tahun ke depan aku mau jadi apa dan di deskripsiin secara spesifik, ya. Karena kalau mungkin aku bilang sukses aja, ya, kayaknya sukses itu kurang, kurang kongkrit, sih. Sukses dalam artian apa, gitu, kan, ya?
Mmm. Betul. Mhm. Mhm, heeh heeh, dan kalau untuk, Mas, bicara teknis, sih, sebenarnya nanti banyak, ya, yang bisa dilakukan, ya. Salah satunya, eee, kalau kamu merasa kalau kamu tadi merasa, kok, jadinya bosan dan kemudian tik kehilangan, mmm, komitmen, ya, untuk melakukan aktivitas tadi, misalnya untuk belajar coding padahal, kan, sebenarnya secara tahapan banyak, ya, sudah di sudah- sudah tersusun rapi, kan, biasanya, kan, untuk pelatihan-pelatihan itu, tapi kamu melaluinya, kan, yang berat. Nah, kamu bisa kemudian, eee, mengalokasikan waktu bukan berdasarkan, eee, objektif, nih, tadi objektif aku ingin misal mendapatkan, eee, targetan berupa objektifnya, ya, sehingga kamu ketika tidak tercapai kamu merasa kecewa gitu, kan. Jadi kamu coba perlahan untuk me sampai kamu benar-benar bisa konsisten, ya. Misalnya katanya, kan, butuh sekitar 21 sampai 28 hari untuk konsisten. Nah, sampai ke waktu 28 hari ini kamu bisa konsisten, eee, belajar tadi Python atau yang lainnya, misalnya bahasa Java, dan yang lainnya sesuai tadi targetan, eee, sek eee, jangka panjang kamu. Nah, kamu bisa mem me mengupayakan dengan mengalokasikan waktu saja gitu, jadi tidak muluk-muluk dengan kemudian menginginkan 1 modul misalnya, aku menguasai 1 modul sehari gitu, kan. Tapi cukup misalnya mengalokasikan 1 hari, 30 menit atau sat eee, 45 menit untuk benar-benar belajar Python ini sesuai dengan kurikulumnya. Jadi, eee, selesai tidak selesai, 45 menit, ya, udah, berarti dan kita a akhirnya menjadikan 45 menit itu sebagai pencapaian, gitu. Bukan sesuatu kegagalan gitu.
Eee, oke. Apa, tuh? Mhm. Oke. Mhm. Ah, oke. Jadi, eee, memang tadi, eee, disebutkan di awal kalau milestone itu perlu, tapi untuk sekarang coba kita bangun konsistensi dulu, ya. Nah, jadi ng gak usah terlalu ada objektif, ah, coba kita mulai lewat, eee, 30 atau 45 menit. Wah, ini saran, sih, aku pernah dengar, eee, dari orang lain pas aku lagi sibuk-sibuk banget ngerjain skripsi. Nah, tapi, kok, aku lupa, ya. Nah, jadi kayaknya aku harus coba terapin, nih, eee, mungkin bisa. Oke, coba aku akan mulai dari besok, oke. Waduh, terima kasih banyak sarannya e Bang, ini sangat membantu banget.
Betul. Mmm. Hmm. <chuckles> Oke, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat dan memang nanti kalau memang, eee, kamu menginginkan ternyata ini memang passion kamu yang utama, nah nanti kamu bisa langsung kerjakan terus, ya, dan kamu jadi programmer yang sukses. <chuckles>
Sama-sama, terima kasih, Bang. Sampai ketemu lagi, ya.
Sampai ketemu lagi.